Ờ, bạn ơi, mình đang có một cái, ờ, cái vấn đề này thắc mắc một tí này. Thì không biết là, ừm, ờ, ừm, nên như thế nào ấy, bởi vì, à, mình cũng đa đang cảm thấy là mình không biết là khi nào thì, ờ, cơ thể của mình nó phát ra cái tín hiệu ờ, cái dấu hiệu là mình cần nghỉ ngơi ấy, đấy. Thì, ờ, thật ra là mình, ờ thực ra mình, ờ, có một cái lịch trình làm việc khá là bận rộn, đó. Và buổi tối sau khi mà đi làm về ấy thì mìnhcũng tranh thủ là mình, ờ, đi bộ khoảng, ờ, 1 tiếng ờ, khoảng 45 phút cho đến 1 tiếng mỗi ngày. Đấy, ờ, và cũng nhưng mà thật sự là cái thời cái giờ giấc làm việc của mình thì nó rất là muộn, mình về nhà thì nó cũng đã rơi vào khoảng 8:00-9:00 tối rồi.
À. Rồi. Rồi.
Đấy, và mình đã, ờ, gọi là, bỏ qua bữa tối này, sau đấy là, ờ, tranh thủ là mình sẽ đi bộ từ khoảng, ờ, 10:00-11:00, nó rất là muộn rồi. Đó, thế nên à, ờ, nhiều khi nhá, mình cảm thấy là cơ thể của mình nó cũng khá là mệt ấy. Đấy, ờ, không ờ, thực ra, ừm nhưng mà mình thì luôn nghĩ là đấy là do, à, một ngày mình làm việc quá năng suất thôi, đấy, quá nhiều hoạt động mà nên là mệt mỏi do là nhiều hoạt động như vậy thôi chứ cũng không biết là nó có phải là dấu hiệu của cái việc mà bị, gọi là, bị quá sức hay là bị kiểu burn out không ấy bạn. Đấy, bởi vì thỉnh thoảng nhá, mình cảm thấy là tự dưng mình sẽ đổ bệnh rất là nặng à, không không không không hẳn là nặng nhưng mà so với mình trước đây ấy thì nó cũng nó cũng khá là khác. Kiểu, tự dưng một hôm nào đấy mình có thể là đang khá là khỏe mạnh ấy, mà mình tự dưng lại sốt và mình, ờ, đau cơ thể đau nhức cơ thể ấy. Đấy, thì không biết là có phải dấu hiệu của cái việc mà mình cần nghỉ ngơi hay không? Đó, thì bạn có thể đưa ra lời khuyên cho mình được không?
Ừm. À. Rồi. Rồi. Ừm. Rồi, rồi. À, vậy là bạn đang gặp cái tình trạng là, ừm, không thể nhận biết được khi nào là cơ thể bạn cần nghỉ ngơi, đúng hông nè?
Ừm. Ờ, cũng đúng rồi đấy.
Ừm. Vậy thì, ừm, bạn có nói là cái công việc của bạn cũng khá là bận rộn á, là đâu đó tầm, à, 8:00-9:00 tối mới về ha, cực kì bận luôn đó. Ờ, vậy không biết là ngoài cái việc vấn đề công việc đó thì bạn có luyện tập thể dục thể thao gì không nè?
Ừm. Ừm. Ừm. Ờ, thì như mình cũng vừa nói đấy, đấy là mình cũng, ừm, thỉnh thoảng là trong tuần cũng khoảng 3 cho đến 4 buổi là mình tranh thủ mình đi, ơ, mình đi bộ ấy bạn, mình đi bộ quanh chung mình đi bộ bên dưới xung quanh nhà mình một chút, đấy, cũng cố gắng là từ 45 phút cho đến 1 tiếng. À, ờm, thực ra mình cũng bộ nhẹ nhàng thôi chứ cũng không phải là chạy hay gì hết, đó, đ ờm, đấy là cái cách luyện tập mà mình thấy là có đơn giản nhất rồi, đó. Và, ừm, đương nhiên là có những cái hôm mà mình về quá là muộn thì mình cũng sẽ, ừm, nghỉ thôi, mình cũng, ừm, vì muộn quá như thế mà đi buổi tối thì nó cũng cũng không ổn lắm, sương rồi là lạnh Hà Nội này, cứ dính cảm thì cũng rất là sợ ấy, đấy.
Rồi. Ừm. À! Rồi. Đúng rồi. Ừm.
Th đó, thì mình cũng, ơ, luyện tập nhẹ nhàng như vậy thôi.
Rồi. Ờ, vậy thì không biết á là bạn cảm cái cái cái cái cái dấu hiệu những cái dấu hiệu mà bạn đang gặp phải là gần đây là gì vậy?
Ừm. Ừm, thực ra thì như là, ờ, hiện tại nhá thì mình cảm thấy là, ờ, nếu như mà trong ngày ấy thì, ờ, chắc chắn là cũng có những cái sự mệt mỏi nhất định bởi vì là một cái ngày mà hoạt động nhiều như thế, đi làm thì 8:00 làm 8:30 mình đã ra khỏi nhà rồi, xong rồi làm làm ờ, đến công ty, ở công ty 10-12 tiếng đến tận tám 7:00-8:00 tối mới về, đấy. Đó. Thêm cái việc là di chuyển trên đường nữa thì cũng rất là mệt, ờ, nên là cũng cũng mệt mệt rồi chứ. Sau đấy là về, nếu như mà hôm nào mà mình đi bộ nữa á thì, ờ, cũng, á thì thì thì, ờ, sau khi mà đi bộ xong về nhá, thì mình cũng cảm thấy là mình hết năng lượng rồi đấy, và lên giường là có khi có thể là ngủ luôn. Ừm, đó, thì mình cũng cảm thấy là mệt, ừm, nhưng mà cái sự mệt đấy thì mình nghĩ là do một ngày mình có quá nhiều hoạt động như thế đi, gọi là, một ngày cũng cũng năng, ờ, năng nổ đấy. Đấy, chứ còn mình, ờ, cũng không chứ không thể phân biệt, mình cũng không biết là đấy là có phải dấu hiệu là sức khỏe của mình có vấn đề hay gì không.
Ừm. Rồi. Ừm. Rồi. Rồi. Ừm, rồi. Nên là bạn cũng, gọi là, cũng chưa thực sự nhận biết được cái dấu hiệu mà bạn thật sự là, ờ, kỳ mệt mỏi, đúng hông? Rồi. Vậy thì hông biết là cái giấc ngủ của bạn là như thế nào nhỉ? Bạn ngủ từ mấy giờ đến mấy giờ nè?
Đúng rồi. Ừm. Ừm. Mình thì, ờ, thực ra mình thường đi ngủ cũng nói chung là cũng muộn so với mọi người đấy. Ờ, nếu như mà, à, sung trung bình ấy, thì cái giờ ngủ của mình nó sẽ trong khoảng từ 12:00 cho đến 12:30. Đó, và nếu như mà hôm nào mà bận rộn hơn thì có thể là đến, ơ, 1:00-2:00 sáng thì mình mới ngủ cơ, và, ừm, sẽ khoảng là 7:00 sáng mình dậy để, ờ, chuẩn bị mọi thứ, để chuẩn bị đi làm, đó.
Rồi. À. Wow! Rồi. Ừm. Là ngủ từ 12:00 cho đến 7:00 sáng ha. Ờ, rồi, ờ, vậy thì, ờ, bạn có nói là, ờ, gọi là, từ bạn sẽ đi làm từ 8:30 cho đến 8:00 hơn 8:00 tối bạn mới về. Vậy thì cái khoảng thời gian trên công ty đó thì bạn đánh giá là bạn có gặp cái cường độ công việc quá cao không?
Ừm. Đúng rồi. Ừm, thực ra thì cái khoảng thời gian trên công ty của mình nói chung là cũng phải làm việc rất là căng thẳng đấy. Bởi vì, à, ừm, cái tính chất công việc của mình ấy thì nó cũng nó cũng phải suy nghĩ nhiều này, xong rồi là cũng, ơ, đọc rất là nhiều, đọc nhiều, nhiều chữ, đó, và c yêu cầu là thực ra là, ừm, c cái tính chất công việc ấy mình thì mình phải suy nghĩ nhiều mà, nên là mình cũng phải ngồi, ngồi rất là lâu. Bởi vì nếu mà mình cứ, ơ cứ đứng lên, hoặc là cứ vận động những cái, ờ, cái việc khác mà gián đoạn ấy, thì nó sẽ rất là ảnh hưởng đến cái mạch suy nghĩ của mình, nên là nếu như mà khi mà mình tập trung làm việc ấy, thì có thể là mình ngồi nguyên cả một buổi chiều luôn ấy, đấy. Từ, ờ, chắc là 2:00 sáng cho đến à, từ 2:00 chiều, cho đến khoảng 4:00-5:00, vài tiếng như thế, đó. Thỉnh thoảng thì, ờ, đứng lên đi vệ sinh, uống nước một chút thôi, nhưng mà nói chung là cũng rất là ít, hầu như là sẽ ngồi làm việc thôi ấy.
Rồi. Rồi. Đúng rồi. À! À, rồi. Ừm. Rồi. Ờ, quay lại một chút là bạn có nói là bạn đi bộ đâu đó tầm khoảng hơn 45 phút mỗi tối. Nếu như những tối mà bạn có thể là về sớm một chút, vậy thì không biết là sau những lần đi bộ như thế đó thì bạn cảm thấy cơ thể mình thế nào nè?
Đúng rồi. Ừm. Ờ, sau khi mà đi bộ thì nói chung là cũng thấy thoải mái hơn một tí, khoan khoái bởi vì là cũng đấy cũng là một cái vận động, ừm, ờ, duy nhất ở trong ngày thôi. Đó, chứ còn, ờ, nếu như mình đi làm thì mình cũng chỉ có ngồi cả ngày thôi mà, mình cũng không có làm một cái gì ờ c ừm, c không đừng có thể là giãn, a, gân cốt hay là, ờ, vận động cơ thể thế nào ấy, nên là, ờ, sau cái khi mà đi bộ ấy, thì mình cũng thấy là c cơ thể mình thoải mái hơn, và cũng giải phóng năng lượng một tí so với cái việc là mình ngồi cả ngày ấy.
Rồi. Ừm. Ừm. Rồi. Rồi, mình cũng đã hiểu được cái vấn đề bạn đang gặp phải rồi nha. Thì mình thấy là cái, gọi là, cái vấn đề của bạn á đó chính là từ cái việc mà cái giấc ngủ nó chưa thực sự hợp lý nè, cũng như là cường độ cũng như cái thời gian làm việc quá dài thôi. Và mặc dù là cũng chưa có những cái, à, dấu hiệu quá rõ ràng cho cái việc mà bạn, à, mệt mỏi hay kiệt sức, nhưng mà chắc chắn rồi, nếu cái việc này kéo dài đó thì nó hoàn hoàn toàn không tốt một chút nào cho sức khỏe của bạn cả. Chính vì thế nên mình sẽ có một vài lời khuyên để bạn xem xét là điều chỉnh lại cái giờ giấc sinh hoạt, cũng như là công việc của bạn, kèm theo á, à, một vài dấu hiệu là ở đây nhận biết sớm cái việc mà bạn có đang bị kiệt sức không nha.
Ừm. Ờ. Ừm. Ờ, mình cũng nghĩ rằng như thế đấy. Ừm, rồi có khi Ừm. Rồi. Ô kê, ờ, lời khuyên cụ thể là như thế nào nhỉ?
Ờ, thì đầu tiên đó, thì, ờ, bạn thử để ý xem á là sáng dậy á, bạn có thứ nhất là tối đến á, là bạn có chìm vào giấc ngủ một cách, gọi là, quá nhanh chóng hay không. Tức là khi mà bạn đã đặt chân đặt đặt lưng xuống giường đó, bạn có thấy người bạn không còn tí sức lực nào đó, và bạn thiếp đi một cách nhanh chóng. Ngoài ra đó, thì á bạn ngủ cực kỳ cực kỳ là sâu luôn, tức là sâu đến mức mà bạn không biết cái gì xảy ra luôn, bạn ngủ một mạch đến sáng luôn, và sau khi dậy đó, thì bạn lại cảm thấy là không quá là sảng khoái, không quá là năng lượng tràn trề. Thì không biết là bạn có cảm thấy như vậy không?
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Rồi. Ừm. Ừm. Ừm. Có nha, mình, ờ, chắc ch bởi vì là mình bận rộn mà, và mình cũng nói là mình cuối ngày mình hết năng lượng ấy, cho nên là, ừm, hầu như là khi mà mình đặt lưng lên giường là mình ngủ rất là nhanh. Đấy, ờ, và nói thật là trong lúc ngủ thì mình cũng ngủ sâu đấy chứ, theo mình đánh giá, bởi vì là mình, ờ, sáng hôm sau thì thực ra sau một cái giấc ngủ sâu thì mình cũng không biết mọi người có thể cảm thấy là thoải ờ, khoan khoái hơn không, nhưng mà mình thì mình thấy là cũng khá là khi mà dậy thì cũng phải mất một lúc bởi vì cũng khá là mệt ấy, đấy. Ừm.
Rồi, mình hiểu. Rồi. Ừm. Rồi. Ừm. Rồi. Rồi, thì đó chính là cái dấu hiệu cho việc mà bạn đang, gọi là, sử dụng hết năng lượng của bạn trong một ngày dài và bạn cần xem xét là có những khoảng nghỉ ngơi ngắn trong ngày, cũng như là điều chỉnh lại cái lịch sinh hoạt để bạn có thể có cái năng lượng tốt hơn nha. Thì đầu tiên á, mình gợi ý cho bạn về vấn đề giấc ngủ trước, thì, ờm, tốt nhất á, thì bạn nên cố gắng sắp xếp cho mình một cái lịch ngủ là từ 11:00 tối đến khoảng 6:00 sáng, thì cái giờ giấc ngủ cái giờ ngủ đó là cực kỳ, cực kỳ hợp lý cho tất cả mọi người cũng như cho cái người Việt Nam mình luôn. Không biết cái việc mà đặt giờ ngủ như vậy đó, bạn có thấy có khó khăn gì với bạn không?
Ừm, vậy hả? Ừm, ừm, ừm, ừm. OK. Ừm. Ừm. À, vậy hả? Ừm. Ừm, thật vậy là mình phải đẩy sớm cái giờ ngủ và giờ thức dậy của mình lên, đúng không? Rồi, thực ra thì mình cũng biết là cái việc mà đi ngủ, ờ, sớm là một cái việc rất cần thiết và cũng tốt cho sức khỏe nữa nhưng mà chắc là mình cũng phải cân bằng lại cái lịch hoạt động của mình thì mới có thể là đi ngủ vào cái th giờ giấc đó được. Đó, nhưng mà cũng rất là ô kê, mình giã chắc ch chắn là sẽ lưu ý để mà thực hiện rồi.
Đúng rồi. Rồi, đó, ngoài ra đó thì cái vấn nói về cái vấn đề tình trạng công việc của bạn nữa. Ờ, thì thật ra thì bây giờ công việc mà cũng rất là khó để mình có thể bây giờ nếu mà mình khuyên bạn là bỏ công việc đi thì không được, đúng hông? Nhưng mà thực sự á nha, làm 12 tiếng một ngày thật sự rất là nhiều luôn, rất là có hại sức khỏe, vì thế bạn có thể nên xem xét thứ nhất như thế này nè, là có thể là xem lại cái thời gian làm việc của bạn trên công ty đó, có thực sự là năng suất chưa? Xem xét là sắp xếp cũng như là thực hiện những cái kế hoạch để có thể tăng hiệu suất làm việc, giúp giải quyết công việc ngoạch sớm hơn. Còn nếu như thực sự bạn cảm thấy công việc nó quá tải đó, thì bạn có thể ý kiến với sếp về vấn đề tuyển thêm nhân sự như là giảm bớt khối lượng công việc đi, a, nha. Thì đó là cái cách đầu tiên để bạn có thể xem xét và điều chỉnh khối lượng công việc á, thì bạn thấy là có được không?
Ừm. Ừm, đúng rồi. Ừm. Ờ, vậy hả? Ừm. Ừm. Ừm. À, hợp lý nha. Ừm. Ừm. Ừm, ừm. Hiểu nha. Ừm, ô kê. Ờ, thực ra mình, ờ, thấy là cũng đúng đấy. Nhiều khi có có thể là do cái việc sắp xếp của mình ở công ty chưa được ô kê lắm, nên là dẫn đến là mình cũng phải tốn thời gian làm việc cũng khá là cũng khá là nhiều. Ấy, nhiều khi là không đặt ra cái ưu tiên cho mình, cho nên là những cái, a, task mà chưa cần thiết lắm thì lại làm trước. Mà đến lúc mà, ờ, có những cái task mà nó gấp hơn thì lại để sau nên là cứ phải dành thời gian để hoàn thành nó, xong rồi mới đi về được, đúng không? Rồi, mình nghĩ là cái cái sắp xếp này để làm việc, ờ, gọi là, tối ưu hơn cũng là một cái quan trọng đấy. Ừm, mình sẽ lưu ý nha.
Đúng rồi. Đúng rồi. Chính xác. Ừm. Rồi. Rồi, ngoài ra đó, thì bạn có nói là, ờ, thì bạn phải cần cái sự tập trung, từ 2:00 chiều cho đến chiều luôn. Thì, à, bạn có thể xem xét là bạn tạo một cái giấc ngủ trưa từ 15-30 phút vào buổi trưa nha, cũng như là cố gắng, gọi là, à, ăn một bữa trưa thật là đầy đủ chất dinh dưỡng để có thể thứ nhất là cái việc ăn ăn trưa đầy đủ dinh dưỡng á có thể nạp lại cho bạn năng lượng, à, để bạn có thể tăng cái sự tập trung vào cái cả một buổi chiều dài. Đó, thì để bạn có thể tránh cái tình trạng mà, gọi là, sử dụng hết năng lượng, hết pin của mình á vào mỗi buổi tối nha. Ừm, thì bạn có thể xem xét cái trường hợp đó.
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. À, ô Ừm. À, rồi, vậy là ừm, vậy là mình cũng nên là đi à, đan xen cái việc là ăn uống và nghỉ ngơi điều độ hơn, đúng không? Để có thể là cân bằng lại và, gọi là, nạp lại năng lượng, đủ cho một ngày hoạt động, đúng không bạn? Ô kê, mình sẽ, a, cân nhắc đến cái vấn đề này nhá, và chắc chắn là mình sẽ lưu ý áp dụng rồi. Ờ, cảm ơn bạn rất là nhiều nha vì những cái lời khuyên vừa rồi nhá. Tạm biệt bạn!
Đúng rồi.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
Ừm. Rồi, ô kê, bye bye!